Então olha pra mim, a minha história, a família sempre pesou mais, viu. Eh, eu sou daquela pessoa eu larguei a minha carreira pra cuidar da minha família, né. Então eu num determinado momento da vida eu tomei uma essa decisão assim de largar uma carreira, sólida assim. É é eu eu sou engenheira civil, e eu trabalhava numa empresa grande, mas aí quando a minha filha nasceu, eu não consegui conciliar o t a a carreira com a maternidade, sabe. Então eu decidi largar <laughs> a minha carre
Aham. Ah sério? Uhum. Ah, que legal. Aham. Muita gente fala sobre isso, né, mães que teve experiência de ter filhos, né, durante o processo que a filha tá nascendo é um momento ali complicado, que requer uma atenção, requer um repouso, e isso tudo ali você sente que pesou muito devido a hora ali, talvez foi um momento inesperado, como que foi?
Aham. É. Exato. Então, não, verdade eu fui minha minha gravidez foi totalmente planejada, eu tinha casado e tal, decidi ter e ter minha filha, só que, eh, quando a minha filha estava pra nascer, assim, eu eu me dei conta de que eu não teria ajuda de ninguém, de ester porque eu morava longe da minha família, eh, e da família do meu marido, e eu não tinha uma babá de confiança, não tinha achado nenhuma pessoa, assim, que pudesse me ajudar, sabe. Então
Aham. Ah. Uhum. Então não tinha ninguém de confiança por perto, né, como geralmente muitas pessoas têm ali, o a a mãe, o pai, a avó né? Aham.
Não. Muitas pessoas é tem a avó que fica com neto, né. Então tem aquele apoio da de algum familiar, né, alguém, alguma pessoa de muita confiança, né, eh, mas eu não tinha. E e enfim aí quando minha filha nasceu, eu estava de licença-maternidade, e quando foi dando o f o final da minha licença, né, 5, 6 meses, imagina minha filha era um bebezinho ainda, eh, 6 meses é muito novo. É, então e eu e aí eu não consegui colocar ela numa creche, né, em uma escolinha, eh, e trabalhar e ficar o dia todo fora, né. Então naquele momento ali eu falei: "Ai e agora? <laughs> Eu vou ter que largar, né?".
Uhum. Sim. Estava recente, né? Uhum. Foi um momento foi um momento, assim, né, de de dúvida, né, ah, o que fazer? E o que que realmente você fez ali, né, com isso tudo, pensando?
É. É, e na verdade assim, não era muita dúvida, porque eu precisava seguir meu coração, né. Eu não iria conseguir n ficar o dia todo distante e chegar à noite com a minha filha recém-nascida e ter deixado ela na escolinha o dia todo. Não não entrava na minha cabeça isso e nem no meu coração, eu não ia conseguir, sabe. Então aí eu tomei a decisão, foi uma decisão até simples para mim, né, mas eu também tive um privilégio, assim, que meu marido podia, financeiramente ele ele conseguia segurar as pontas, sabe. <chuckles>
Aham. Sim. Aham.